Uhum.
Então, por exemplo da Alemanha para Copenhague é um voo de 1 hora e pouco.
Certo.
Sabe, vale a pena conhecer. Vocês estão perto de Viena também. Né, Viena você tem muita coisa bacana naqueles castelos. Essa época tem um tem uma programação bem interessante.
Uhum. Uhum, é
Como você disse também, pode ir de ônibus e tem trem. Você tem aí, a República Tcheca que é bem pertinho.
Sim sim. Agora, eh, eu você comentou, né, de ir para outros países. Eu acho que não vai estar no nosso roteiro não, sair daqui talvez ir para República Tcheca, porque é perto, agora, eu acho
Uhum. Ó não? É pertinho? Hamburgo?
e de modo geral, a gente vai ficar aqui pelas cidades mesmo, né, e. Hã?
Aham. Mas Hamburgo você deve estar há quanto tempo de onde você mora?
Daqui para, eu acho que
Umas 2 horas?
De não de trem não, de Flixbus eu acho que são 4 se eu não me engano, porque teve um
Ah você está em qual e qual área? Alemanha é grande.
Eu estou na área de da Saxônia. Dresden, Leipzig.
A Saxônia, Leipzig, Leipzig é muito bonito.
É, né, é.
Sim.
Então, eu acho que vai ser uma boa. A gente vai ficar mais aqui pelas cidades mesmo da Alemanha.
Lutherstadt Wittenberg, eu acho que é perto também, não é, de Leipzig?